Mhm, mhm. Verstehe. Ähm, aber d du teilst trotzdem gerne Persönliches mit so Freunden, Familie oder ist es so, dass dass du's lieber hast, dass andere das teilen und du eher weniger von dir preisgibst, weil du lieber zuhörst als selbst redest?
Mhm. Ja. Ich habe mich da 'n bisschen gesteigert. Also, früher fiel's mir sehr schwer, viel zu teilen, weil ich immer diese Aufforderung gebraucht habe, die ich anderen Leuten gegeben habe, ne? Also, ich frage ja auch viel, ich stelle Fragen ich höre nicht nur zu, sondern ich stelle auch Fragen und dann können Leute erzählen und ich stelle schlaue Nachfra also, ich bin ne, ich stelle sinnvolle Nachfragen, wo man auch merkt, ich verstehe, um was es geht, ne, und, ähm, das war 'n riesiger Schritt für mich, mehr anzufangen, auch von mir zu erzählen, auch ohne Aufforderung, auch ohne, dass jemand was sagt und es ist immer also, ich erzähle sehr viel mehr von mir als früher, ich bin aber immer noch mehr 'ne Zuhörerin. Also, vielleicht sind wir jetzt so bei 60-40 oder bei bei fünfundsechzig fünfunddreißig angekommen, so. Das Eine ist noch mehr mein Zuhause als das Andere.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, woran woran liegt das? Also, kannst du sagen, warum genau das so ist? Also ja. Mhm.
Mhm. Ja, doch. Also, ich würde sagen, ähm, 'ne Form von ah, wie soll ich's erklären? Ähm, es ist halt mein Zuhause, wohl ich mich wohlfühle. Ich muss natürlich wenn ich nachfrage, erzählt ja die andere Person, öffnet sich die andere Person. Ich musste mich nicht so öffnen und nicht so verletzlich zeigen, ne? Also, ich habe mich e nur geöffnet, wenn ganz, ganz viel Sicherheit da war. Das hat natürlich mit meiner wie ich aufgewachsen bin, zu tun. Also, das war ein Grund und dann habe ich das natürlich auch perfektioniert. Also, ich habe es auch zu meinem Bru Beruf gemacht, bin im Coachin, Beratung Psychologie gelandet, wo man ja auch nonstop Leute befragt und ihnen hilft. <chuckles>
Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Ach so. Oh, ach s ach so. Okay, dann hast du
Ähm, es macht mir aber auch Spaß.
Dann hast du dadurch wahrscheinlich auch noch mal mehr gelernt, wie man richtig und echt zuhört, ja? Also, kann ich mir vorstellen. Mhm, mhm.
Ja, schon, auf jeden Fall. Ja, und Leute animiert, zu erzählen und nachzufragen und präsent zu sein, interessiert zu sein auch und ihnen 'n gutes Gefühl dabei zu geben. Aber nicht, weil ich's faken will, sondern wenn wenn wenn ich Leu Leute toll finde, dann mache ich das ja auch gerne. Ich bin wahnsinnig interessiert und wahnsinnig neugierig, also, neugierig n interessiert.
Genau. Mhm. Ja. Mhm.